Yani, eee, şöyle, sen anladığım kadarıyla kendinle yarışıyorsun. Yani, ki bu çok zor bir şey. Hab
Bunun sağlıklı yönleri tabii ki var. Yani çünkü her zaman dünkü halinden bir tık daha iyi olmak istersin. Ama sen bu durumda daha çok yıpranan kısım, yani "Ne yaparsam yapayım yeterli olamıyorum." dediğin kısımdasın. Eee, sen is yani burada kendine her gün belli başlı meti motivasyon cümlelerini hazırlasan, mesela, ımm
Hı hı. Kesinlikle.
ve yani şu zamana kadar başardığın şey şeyleri bir düşünsen, onları bir yere yazsan, bak bunları yaptın, okay, şunu yaptın. Hani herkesin böyle hayalinde yapılacaklar listesi vardır ve illaki sen bir şeyleri yapmışsındır. Yani biraz bunlara odaklanıp yapa yapacağın ya da yapamama ihtimalin olan
Hımm. Tabii ki.
Şeylerden ziyade, yaptığın ve yapacağına da emin olduğun şeylere odaklanırsan, senin için daha, böyle, rahat bir yol olacağını düşünüyorum. Evet, kendin en büyük rakibinin kendin olması çok güçlü bir karakter olduğun anlamına gelir. Yani kendini aslında sen özgüvensiz hissediyorsun ama yani bu bu çok büyük de bir özgüvendir. Çünkü o, eee, s
Evet. A! <chuckles>
sıralamaya başka birini almıyorsun, sen kendinle yaşıyorsun, kendinin en iyi versiyonunu görmek için yarışıyorsun. Yani biraz da olaya bu taraftan bakarsan, ne kadar güçlü olduğunu bir düşünsene. Yapamam dediğin her şeyi yaptın, neredeyse kendi hayat belli standartların var ve herkesin örnek gösterdiği o çocuksun. Daha ne istiyorsun? <chuckles>
Haklısın. <chuckles> Gerçekten yani şu anda, hani, böyle söyleyince Bu arada dışarıdan çok böyle, eee, yorumlar alıyordum, yani, "Sen çok iyi ilerletiyorsun eğitim hayatında, çok iyi düzenli ders çalışıyorsun." ama şey diye düşünüyordum. Hani bunun çok önemli bir şey olduğunun ben farkında değildim yani. Bunu birkaç kez duyduğumda "A! Galiba bunu herkes yapamıyor." çünkü düşündüğümde herkes yapabiliyormuş gibi geliyordu bana ya. O kadar dar bir açıdan at gözlülüğü mü denir artık ona? Böyle bakıyormuşum ki, yani, seninle de birazcık daha bunu anlamış oldum. Ama bahsettiğin galiba bir başarı defteri yani başarmak istediklerim ve başardıklarım bir noktada. Ve burada, hani, onları hem başardıklarımı görmek hem de başarmak, yani hayal ettiğim şeyleri yazmak ki çok fazla var yani bitmek tükenmek bilmeyen bir isteğim var. Onları da belki yaptıkça üzerine çizebilmek çok da güzel bir şey ya, çok hoşuma gitti. Bunu kesinlikle yapacağım, ki çok severim defterleri, böyle yazı yazmaya falan da bayılırım, yani, kendime dair. O yüzden böyle aşırı heyecan oluşturdu bende. Bunu mutlaka deneyeceğim.
Hı hı. Hıı. <chuckles> Evet. Hı hı. Süper. Yani, eee, bir de şöyle bir durum da olabilir aslında. Eee, sürekli yarış halindesin, ve beynin dolu.